Oggi ti vorrei proprio chiedere, mhmm, qual è la tua strategia, mhmm, come fai a fare delle domande per fare aprire un'altra persona?
Allora ti dirò, considera che io lavoro in un'azienda che si occupa di comunicazione e sono al reparto delle risorse umane, quindi ho dovuto esatto. Diciamo che ho dovuto imparare col tempo, uhm, a creare e ad apprendere anche un po' durante il periodo lavorativo, perché sono 7 anni che faccio questo lavoro, e sicuramente ho dovuto imparare a comunicare con le persone, che è una cosa che alle volte si dà per scontata, ma di solito noi parliamo con le persone e non comunichiamo, perché tra comunicare e parlare c'è una bella differenza proprio, ehm, perché la comunicazione ci consente di ottenere dalla persona che abbiamo di fronte un po' quello che vogliamo, no, e quindi sicuramente
Okay. Quindi, diciamo che <chuckles> ne sai a a valanga. Oh, okay. Certo, immagino. Eh sì. Certo.
una delle basi è quella di riuscire a fare delle domande aperte. Quindi, da questo pun
Ah-ah. Per caso hai un esempio concreto da poterci raccontare, cioè magari una situazione che t'è capitata, dove hai dovuto proprio, ehm, aprire una persona diciamo.
Certo, assolutamente, ehm, è stato uno dei primi tempi che è successo durante i primi tempi che facevo questo lavoro, ovviamente, stavo imparando e quindi, mhmm, c'era, uhm, somma, un operatore che, uhm, ehm, veniva saltuariamente al lavoro, insisteva sul fatto che una persona vicino a lui avesse dei problemi di salute, insomma non si riusciva a capire il reale motivo del perché questa persona era saltuariamente in ufficio e quando era in ufficio puntualmente con la testa non c'era, fatti aveva raccolto anche, uhm, un bel po' di errori, mhmm, insomma, mhmm, si stava insomma, la situazione stava diventando un po' complicata, quindi necessitava un attimino una gestione per capire anche il futuro di questa persona, perché capisci bene che nel momento in cui si lavora nel privato, insomma, ci sono tante dinamiche che possono compromettere quella che è la realtà lavorativa; detto questo
Ah-ah. Okay. Sì. Cert Mh. Okay. Cert Stava andando un po' fuori controllo, il tutto, diciamo.
Esatto, esatto, stava andando fuori controllo, quindi, uhm, si necessitava un attimino, quanto meno di capire cosa stesse succedendo a questa persona, uhm, per capire, ehm, anche che tipologia di approccio avere, proprio rispetto alla sua presenza sul lavoro, quindi è anche un momento molto delicato, questa cosa non l'ho affrontata da sola, uhm, perché come ti dicevo era all'inizio del diciamo della mia carriera e quindi, uhm, facevo formazione in affiancamento con un'altra persona che era responsabile, in quel momento, del del reparto.
Okay. Chiaro. Mh-mh. Sì. Chiaro.
Uhm, per cui, ehm, questa pe l diciamo il mio formatore dell'epoca mi disse: "Dai, prova a fare tu delle domande per capire. Mi raccomando, fai delle domande aperte, quindi non fare in modo che la risposta sia sempre sì o no, altrimenti non riusciamo ad ascoltare il nostro interlocutore e quindi non riusciamo a capire che cosa c'è." Io puntualme
Ah. Certo. Questo è proprio un punto basilare, diciamo in queste situazioni. Mh-mh.
Un punto basilare, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Nel senso che è molto più semplice che ti escano delle domande chiuse, tipo: "Come stanno andando le co" quindi io ebbi un approccio molto, mhmm, basico, tipo: "Come stanno andando le cose? Sai, ultimamente ti vediamo un po' distante" e lui: "No, no, tutto bene". "Ah, okay."
<chuckles> Eh, immagino. Eh, sì. Beh infatti è difficile immagino, mhmm, cioè, mhmm, im immaginarsi proprio di fare delle domande che possano dare cioè, non diano, diciamo, paletti no, è questo un po' la la la difficoltà della materia.
Esatto. Esatto. Ora ti ho fatto una domanda tipo, per dire che io andai avanti così, cioè con le d con delle domande che non andavano veramente a fondo. In quel momento il mio formatore che era al mio fianco, prese in mano la situazione. E mi ricordo che gli fece una domanda che mi svoltò completamente la carriera, e mi disse e lo guardò negli occhi, lo chiamò per nome e disse: "Che cosa vuoi fare da grande?"
Mh-mh. Okay. Sì. Ah. <chuckles>
E io lo guardai per dire: "Ma in che senso?"
<chuckles>
Da questo punto la persona si aprì e disse: "Io vorrei crescere", insomma, di base la persona che amo di fronte in quel momento stava attraversando, sì, un periodo di crisi con la famiglia, la la la moglie, il bambino piccolo, però tutto si cominciò dal si aprì, diciamo, dal punto del lavoro dove una persona intorno a lui aveva avuto una promozione. Che secondo lui questo collega non meritava questa promozione, questa cosa l'aveva fatto svogliare insieme, insomma, a questa serie di condizioni
Okay. Ah, eh. Ho capito.
uhm, lui si stava un attimino perdendo. Dopodiché il mio formatore continuò, insomma, poi fece un discorso motivazionale e si è fatto poi un lavoro in affiancamento per riprendere questa persona, poi, per fortuna, spoiler, questa persona lavora ancora in azienda, quindi tutto bene, e ti sto pa di circa di 6, 7 anni fa.
Ah. Cer Molto bene. Quindi è servito proprio tanto quel quel momento. Mh-mh.
Sì, sì. E io dissi quando lui poi andò via, io dissi: "Cioè, ma perché gli hai chiesto cosa vuole fare da grande? Ma che cosa significa?" Parliamo di persone adulte, lui ava famiglia. E lui diceva: "Questa è una domanda che ti pone davanti a un bivio talmente grande," cioè tu in quel momento in cui devi dire: "Oddio cosa voglio fare da grande, ma perché io quanti anni ho?" La persona che è di fronte si mette talmente messa in in discussione, che i quel momento lui ha cominciato a tirare fuori qualsiasi cosa, che cosa voleva essere come uomo per la propria famiglia, che cosa voleva essere all'interno dell'azienda, quindi in realtà dietro quella domanda c'è un mondo. Io intanto ho la fortuna di lavorare ancora per loro e questa è la domanda che uso sempre prima di affrontare un problema, perché, mhmm, mh
Eh, eh. Sì. Mh. Cer Giust Oka Eh. Quindi, ti volevo chiedere, questa questa tipo di domanda è una domanda che quindi va proprio bene per tutti, qualsiasi età, qualsiasi tipo di persona che hai davanti o potrebbe, diciamo, avere più potenza verso alcune persone e meno verso altre?
Allora Allora ti dirò ogni persona è a sé. Sicuramente ti parlo dal punto di vista lavorativo, uhm, al di là quindi della pun del personale, perché poi lì magari con un'amica ci sono delle strategie diverse. Dal punto di vista lavorativo, quindi affrontare altri dipendenti, collaboratori, colleghi, uhm, questa domanda a me è servita. E io la uso ancora oggi, perché mette in una posizione di apertura, a prescindere dall'età. Poi ovviamente comunicare, uhm, significa sempre, uhm, parlare, ehm, in base alla persona che ho di fronte.
Mh. Okay. Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Mh. Mh-mh. Cert Giusto.
È ovvio che tutto va contestualizzato. Se mi chiedi invece una domanda tipo che può far aprire un'amica, lì userei un approccio completamente differente. Esempio, se io vedo un'amica che magari è in un periodo particolare uhm c'è qualche amica che è talmente stretta che le basta veramente chiedere come stai e lì si apre un mondo.
Ah-ah. Mh. E si apre, certo, un rubinetto, chiaro. <chuckles>
Esatto. E anche il contesto, ti dirò, a volte non è solo la domanda, uhm, mirata per far aprire l'altro, ma anche il contesto in cui viene viene posta questa domanda. Quindi, ad esempio, nel caso di un'amica, se ci troviamo al bar, oppure in casa in una situazione di relax dove un po' tutte le barriere si abbassano, sicuramente riesci ad ottenere un qualcosa in più, se chiedi "come stai" a un'amica al telefono, uhm, che non vi sentite da 2 mesi, ehm, ci sta che ti risponderà: “Tutto bene e tu.”
Ah-ah. Certo. Mh. Certo e assolutamente, sì, assolutamente. E invece, mhmm, se ti dovesse capitare una persona che, ehm, tipo tende invece proprio a chiudersi e non vuole rispondere inizialmente alle tue domande come mhmm, come c'è una una strategia per cercare di entrare comunque in questa barriera?
Sì credo che anche il contesto faccia la differenza. Allora, uhm, dipende sempre dalla persona, uhm, mi è capitato anche al lavoro, mhmm, ti dico "lavoro" perché lavorando nelle risorse umane ho tanti esempi. Quindi, insomma, da questo punto di vista il mio lavoro mi ha fatto anche crescere molto come persona, è inevitabile perché mi confronto con tante persone e quindi, ehm, la crescita è sempre dietro l'angolo, no, perché penso che anche l'ultimo arrivato dalla porta possa darti tanto. Detto ciò, uhm, dipende dalla persona. Cioè, ci sono delle persone che dal punto di vista lavorativo si motivano con il denaro. Altre che si motivano, uhm, quando gli dai dei riconoscimenti pubblici, altre che si motivano con dei premi, uhm, altre che si motivano ad essere apprezzate in silenzio, altre invece che si motivano ad essere apprezzate in pubblico, uhm, per cui trovare la giusta do cioè la giusta, uhm, dose intesa come, uhm, il giusto farmaco, mettiamola così per per ogni malattia, perché ognuno c'ha la sua. <chuckles> Quindi sicuramente sempre domande che possano mettere l'altro a proprio agio. Uhm, paradossalmente anche: "Come è andata la giornata oggi?" O: "Ultimamente ti vedo un po' distante, un po' spento, cosa c'è che non va?" cercare di approcciare se dall'altra parte si trova chiusura totale e tu hai fatto più di una domanda e hai assunto anche un atteggiamento aperto, no, perché poi è bene anche porre queste domande in contesti piacevoli, come ci dicevamo prima, e l'altro si chiude, magari non è il momento, bisogna trovare un momento più adatto.
Mh. Eh, sì. Eh, sì, immagino. Okay. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Sì. Uhm, uhm, sì, ci sono Sì, sì, sì, assolutamente. Oka Mh-mh. Cert Sì. Ma quindi diciamo prima di approcciarti in specialmente nell'ambito lavorativo, mhmm, il tutto è sempre preceduto da un periodo più o meno lungo di osservazione, giusto?
Sì, sì, sempre, cioè secondo me l'osservazione è fondamentale, perché è quella che ci permette di capire chi abbiamo di fronte e quindi che tipologia di approccio, uhm, usare. Quindi, mhmm, uhm, già semplicemente il fatto di vedere che atteggiamento hanno durante la giornata, quindi, uhm, se magari hanno una postura, ehm, per dire costantemente curva, uno sguardo basso, magari un tono di voce un po' piatto, allora lì capisci che, dal punto che fino a che c'è per 1 giorno ci può anche stare, perché poi ognuno ha una vita e ognuno c'ha dei problemi, insomma la vita non è perfetta. E quindi, ehm, non è che conte che, mhmm, contestualizzo solo 1 giorno: se è 1 settimana, 10 giorni che c'è una situazione di passività totale, ehm, osservo un attimino, capisco se c'è un campanello d'allarme e vado ad approfondire.
Mh-mh. Chiaro. Sì. Okay. D assolutamente. Okay. Okay. Ma quindi diciamo o mhmm, oltre a questo esempio che m'hai fatto, ehm, della di questa domanda che ti è rimasta impressa, ehm, ci s mhmm, ci sono, ehm, altri approcci che utilizzi, ehm, diciamo più frequentemente rispetto ad altri, oppure ogni situazione è a sé stante?
Al di là del fatto che ogni situazione è a sé stante, però, per esempio mi è una pratica che pratica, una strategia che utilizzo spesso quando più che altro con le donne, quando vedo per esempio, uhm la maggior parte delle donne che lavorano con noi sono mamme, hanno famiglia e quindi vivono un carico mentale molto, uhm, importante, mettiamola così. E la donna è fantastica perché vive 2-3 vite contemporaneamente: la mamma, la moglie, la donna lavoratrice; però, uhm, a spesso la donna è sempre molto più empatica rispetto l'uomo, molto più emotiva; attenzione, ci sono anche uomini emotivi eh, ci mancherebbe altro; però spesso è un atteggiamento che ritrovo più nelle donne. E quindi quando una donna è sotto tono, cioè liberamente vuol dire che il guaio è grosso, cioè si è rotta qualche base, hai capito. E quindi, quando vedo che c'è una situazione di chiusura, provo ad aprirmi io. Io considera che ho creato un rapporto molto empatico un po' con tutti, perché ti ripeto, il ruolo un po' lo richiede. Uhm, però, sono di base una persona così. Quindi cerco magari di aprirmi io, raccontando anche un aneddoto, qualcosa che mi faccia rompere un po' il ghiaccio, e quindi mi faccia entrare in empatia con quella persona. Un po' conosco le vite le loro vite. Uhm, quindi posso a volte immaginare in base a che ho di fronte il tasto dolente: cioè, se per esempio so ti faccio un esempio banale, che una mia collega ha un figlio che non vuole studiare, lei si danna perché, uhm, sta facendo di tutto per cercare di metterlo sulla giusta strada, magari è un po' scapestrato. Se la vedo triste, so che 8 su 10 è successo qualcosa di nuovo.
Mh, sì. Mh. Certo. Mh-mh. <chuckles> Certo. Sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Okay. Mh-mh. Ah! Sì. Giusto. Giusto. Esa Ah. Okay. Mh. Sì. Giusto. Beh, sicuramente poi anche il fatto di di fi i figli adolescenti sono c penso la prova, più dura, no da <chuckles> da far aprire, eh, quindi ci lì un consiglio da parte di una persona che ha, diciamo queste competenze assolutamente è oro colato in questi casi.
Sì, io non ho Sì, perché in realtà alle volte molti, uhm, legami in generale, anche tra marito e moglie, sorelle, fratelli, famiglia in generale, se veramente uno, uhm, imparasse ad ascoltare e a porre queste famose domande aperte anche nel quotidiano, ecco, non solo nel contesto lavorativo, trovo che potrebbe essere un'arma veramente potente. Ora, uhm, ci sta che il figlio adolescente ti chiude la porta in faccia, sicuramente non è l'esempio più aperto al dialogo, okay, però secondo me direi direi di no e e voglio dire è risaputo, okay? Però, uhm, ci sono delle dei piccoli escamotage o comunque dei tentativi che uno può provare. Ehm, e alle volte, insomma nei momenti di confronto io l'ho suggerita questa cosa anche per i loro problemi personali, e quando si riesce a trovare sicuramente una situazione di predisposizione si possono ottenere dei bei risultati perché poi ascoltando, è l'unic l'ascolto è l'unica chiave che ci permette di aprire le porte. E le persone sono delle porte alle volte.
Mh-mh. Okay. Sì. No, direi di <sighs> Esa Chiaro. Mh-mh. Mh. Certo. Assolutamente. Ehm, diciamo quindi, anche, nel momento in cui, ehm, tent mhmm, fai, mhmm, questo lu tuo obiettivo, no, è aprire una una persona, no, apri falla aprire, ehm, utilizzi, ehm, delle tecniche anche a livello non verbale? Cioè, appositamente, mhmm, assumi magari delle posi delle, mhmm delle posture che magari tu conosci, oppure il timbro di voce? Anche queste cose immagino sian importanti in questo senso.
Mh. Mh-mh, sì. Assolutamente, uhm, considera che la comunicazione è fatto di linguaggio verbale e paraverbale, quindi di quello che diciamo e di quello che non diciamo, il paraverbale, che è tutto il resto, è dell'80% della conversazione. È ovvio che se vengo da te per affrontare una situazione che so che per te è impegnativa, uhm, non lo farei mai sorridendo, uhm, saltellando, ma verrei da te con un tono molto serioso, e parlerei sicuramente mai con le braccia conserte, ma sempre con le spalle aperte, con un tono di voce pacato e, ehm, questo i mi sembra il minimo per riuscire ad entrare i empatia con la persona che che si ha di fronte. Quindi, sicuramente tanto anche l'atteggiamento a 360 gradi, quindi dal tono di voce alla postura, come mi suggerivi tu prima, assolutamente sono degli elementi che possono fare veramente la differenza, al di là poi di quelle che sono le domande che stanno a cuore.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Giusto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Certo, anche perché non ci si pensa, no, a queste cose, ma in realtà hanno un peso veramente importante, e
Fanno assolutamente la differenza.
Mh. Mh-mh specialmente sì, nelle persone che, magari, vorrebbero tenere 7 risultati senza avere determinati strumenti. Quindi, c'è proprio un mondo smisurato intorno.
Assolutamente. Io ti ringrazio davvero per tutte le domande che mi hai fatto e spero, uhm, insomma di di ritornare da te, magari per qualche nuovo dubbio, o qualche altra cosa!
Certo, sicuramente. Ci sentiamo alla prossima.